Cioè, io fino a che non ho avuto un momento di, uhm, profonda crisi personale perché non mi recuperavo, uhm, fisicamente per un problema medico, mhmm, alla fine io, ehm, non mi rendevo conto, capisci?
E, e Mh-mh. Eh, no certo. Eh, sai cosa? Ma perché poi dopo vai a pensare che sei tu sbagliata, cioè, comunque alla fine, uhm, mettiamo sempre in dubbio noi stesse, no?
Eh, ma come faccio a dire a queste persone che mhmm, che, alla fine sono tra i miei cari? Come faccio a dirgli: "Sto rivedendo in voi uno schema che io penso che lui è un narcisista, tu devi proteggerti, devi renderti conto di questo, o que"
Mh-mh. E e, è E e, a parte che io glielo direi chiaro e tondo, poi dopo comunque a me ha servito è servito tantissimo appunto v vedere certi video dove spiegavano hai present oddio, uhm, "Quello che le donne" oddio c'è un libro che a me mi aiutato di brutto.
Ma Un libro.
Uhm, sì, ti devo dire il titolo perché ti giuro eh cazzo. Le donne libro Uhm, <exhales> "Donne che amano troppo" cercatelo. Fidati che parla di tutte cose tipo 'sta psicologa che parla di tutte 'ste esperienze di donne che hanno parti praticamente vissuto con un narcisista, e a me ha aiutato tantissimo, cioè farglielo leggere, fai finta di regalarglielo così a 'sto punto, se lo vuoi fare in modo un po' nascosto.
Quello che le donne? Sai che Okay, okay. Okay, okay, interessante. Bene, bene. Grazie, sì, sì, sì, è un buon modo di di entrare sai che mi hai dato un gran consiglio, ti ringrazio, eh.
Sì, sì, sì, a me quel libro lì mi ha aperto un mondo e e poi niente cioè ti devi informare perché, secondo me, al fatto appunto io di essermi informata, di aver visto tutti 'sti video, tutte cose comunque cioè, studiate, non cose che mi dicono gli amici.
Quindi, dici che lei mi prenda anche personalmente questa cosa, uhm, con cioè, che prim di tutto lei deve avere un'accettazione, secondo me.
Eh, sì, è una cosa che devi accettare perché è un po' come un lutto, alla fine, perché la persona che hai di fianco, uhm, t ti rendi conto che non è quella che pensavi. Mia mamma se n'è resa conto dopo 25 anni grazie anche a 'sti video che li mandavo io mi fa: "Caz cavolo". Mi ha detto: "Io adesso mi sono resa conto di esse s cioè di aver vissuto 25 anni con un narcisista che mi rovinato la vita." E, io gli faccio: "Eh."
Sì, sì, sì. Deve aprire gli occhi. Non ci credo. Caspita. Mamma mi Eh, vabbè ma adesso s dopo ci si riprende facilmente. È stato un piacere, sai? Alla prossima. Grazie mille per i consigli.
Sì, infatti adesso sta da Dio per fortuna. Mh. Alla prossima cia ciao. Mh. Figurati. Cia ciao.
Ciao.